Sim.
E, mais há mais ou menos 3 anos
Sim.
que que acontece, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito autônoma, sabe. Eh, até quando eu morava com os meus pais, eh, a gente sempre foi criada que todo mundo tem que fazer tudo, e mesmo que eram nós somos 3 filhas mulheres então, m mesmo com 3 aliás 4, né, com minha mãe, mulheres em casa, eu chegava em casa da escola e via meu pai esfregando o chão do banheiro. Então, assim, ninguém nunca esperou por ninguém, né, pra fazer, a gente sempre viu, precisava de fazer, e fazia.
Sim. Sim. Sim. Entendi, era trabalho de equipe dentro de casa.
É, é é, a gente brigava com um monte de outra coisa, <laughs> menos com isso.
Isso, mas assim, na hora do pega, né, do trabalho, as tarefas, vocês todo mundo entrava, todo mundo participava. Entendi, entendi.
É. Aham, é exatamente. E, por exemplo assim, agora eu moro na Itália e ele é italiano, e aí tá já a questão, né, cultural. <chuckles>
Hum, entendi. Sim, sim, é verdade. Começa a aparecer as diferenças, né. Entendi.
É. É, que aí que começa, né, que na ve na verdade essa eh, nessa situação que a gente vê. Uhum. Isso. E aí que que acontece, assim, ele é acostumado foi acostumado, a mãe dele é bem mais velha que a minha, eu tenho 35, por exemplo, e ele tem quase 50, então a mãe dele é é já idosa, né. A minha mãe
Uhum. No dia a dia, né, no dia a dia que tu vê as diferenças. Verdade. Sim, outra faixa, né.
é, a minha mãe já tem 60 anos, vai fazer 60 agora em fevereiro, então tem quase 17 sim, são 17 anos de diferença.
É jovem. Super jovem. Mas uma diferença de gerações, entendeu. Isso tá falando, né, bem interessante, muda é uma diferença de gerações. É.
É, isso. Uhum. Tipo assim, eu cresci, por exemplo, a minha mãe, eh, trabalhava no polo petroquímico, e pegava o ônibus do polo, né, junto com o meu pai, então saíam todos os 2 juntos pra trabalhar, que trabalhavam na mesma empresa. Ele é o contrário, cresceu com o pai saindo pra trabalhar e a mãe ficando dentro de casa, fazendo bem a Amélia, sabe. Limpando uhum.
Hum. Sim. Cuidando da casa, né, como padrão antigo, né, a mulher cuidava da casa. Sim. e hoje é nesse ambiente, né. A origem dele, assim, cultural dele, da casa. Entendi. E isso tá refletindo na sua vi é, mas assim é?
É, teve É, exato. Uhum. Cresceu vendo, né. Ah, total. Cresceu vendo o pai chegar dentro de casa, e dizer que que não ia comer, porque a comida tinha esfriado, coisas assim, sabe. Então assim, né, quando então quando eu ele me chamou pra ir morar com ele, esses detalhes, eu não sabia, né. A gente na Poxa. <laughs> E aí, eh, eu assim, com esse meu jeito, com essa minha criação, de fazer e de não esperar, né, o outro fazer, sempre fiz como se eu estivesse morando sozinha mesmo, não é que é porque eu estava com outra pessoa que eu não ia fazer, ou ia fazer menos, né.
Hum. Outra realidade, né. É. <laughs> Ficou sabendo depois, é óbvio. Claro, entendi.
Só que eu percebi que ele ia estava fazendo menos. Então assim, começou a ficar
tu queria dizer.

Falei, porque, estava já, eu eu vou acumulando, né, <laughs> e aí, até que eu explodo, eh, ele ainda deu sorte, que eu não explodi, pra sair de casa, <chuckles> porque, eu sou dessas, é, sou péssima uhum.
Uhum, é, é. Interresante. 8 ou 80, entendi, bom, mas importante, é que tu colocou as cartas na mesa, aí como é que foi a reação? O que que dali surgiu, né, o que que, né?
Aí eu disse, né, eu falei: "Detesto a tarefa de casa, detesto ser dona de casa," aí eu disse a ele, "Eu faço porque a casa tem que se tá limpa, tem que tá em um ambiente agradável, porque, eu não consigo estudar, e trabalhar, e viver, né, em um lugar sujo, desorganizado, mas eu detesto." Não vem eu acho o trabalho ingrato, péssimo, porque não tem hora, tem não tem hora nem pra começar, e nem pra acabar, é infinito e não dá nenhuma satisfação, pô e ninguém reconhece, ainda tem isso, <chuckles> disse tudo, né, e aí que, "Ah, não, mas eu trabalho, la la la la também o dia todo, fico cansa eh, cansado, chama mais dias na semana a menina que vem aqui, pra dar uma ajudada, né," é isso tá bom, mas só que a menina vem, e não é que vai ficar aqui 24 horas por dia, se ela veio, eu tô trabalhando, quando eu volto, a casa já está bagunçada de novo, porque ele vem em casa, ma mais vezes durante o dia, e eu não, então, quando essas vindas, ele ba já bagunça.
É. Uhum, falou tudo isso. Aham, é. Uhum. Hum. É, porque a bagunça, ninguém f arruma, tem que ser quem faz a bagunça, que tem que arrumar a bagunça, né, a menina não vai, a outra falou: "Ela vai vim, organizar vai embora," e era isso e tchau, né.
É. Uhum.